Para sa akin siguro 'yong 'pag sinabi kong tunay na kaibigan, sila 'yong ano eh, nakaranas na, nakaranas na no'ng no'ng panahon na down na down ako ganoon 'yong talaga, tapos sila 'yong nandiyan para sa 'kin. Ikaw ba? Para sa 'yo?
Oo. Oo, oo, oo. Tama, tama. Ganun din kumbaga parang hindi lang sa saya kayo nagsasama, kundi sa kahit anong pagsubok o lungkot, o kaya sa panahong down na down ka, tama naman, yung parang ang dilim ng mundo mo, pero nandiyan pa rin sila sayo, kasi sa buhay hindi naman natin masabi kung han kung minsan nagkakasakit tayo, 'di ba? Kung sa'n yung problema natin. Maganda kasama natin sila sa lahat, gano'n.
Mm, tama, totoo. Mm. Mm, oo tama. Mm. Mm. Mm, oo. Yung tip yung tipong yung tipong isang tawag mo lang, biglang darating kahit hindi mo inaasahan, mga hindi, 'yan.
Totoo. Tama bali yun lang, magpapaalam na po ako sa inyo, maraming salamat, paalam.
Oh, yun lang, okey. Salamat, thank you.